Oye, ¿y alguna vez sentiste como que esta presión de ser, eh, esta manera de auténtico, o de representar de alguna manera específica la cultura de aquí de México?
Pues, yo creo que más que la presión, este, es una cuestión de de de identidad, ¿no?, es, em sí, resolver co te decía, por ejemplo, de del chocolate café, eh, cuando llegan estas personas de de Nueva York, eh, nos plantean, eh: "Queremos ser el el sta Starbucks mexicano, el el número 2, eh, a nivel mundial", y entonces planteamos, nosotros hicimos un estudio, hicimos un análisis, y de semiótico, y de semántica y todo eso, y entonces, eh, lo que encontramos es que el café tiene sus raíces allá en en en Arabia y en en el Medio Oriente
Identidad, pues sí, sí. Ujú. El número 2, okey. Ujú. Sí.
y que el e algo que era realmente mexicano era el chocolate, entonces, nosotros decíamos: "¿Por qué ser el número 2 en el café, si pueden ser el número 1 en el chocolate?", ¿sí?, con la identidad mexicana, entonces, de ahí surge la idea, eh, se replantea a la empresa, y y sí fue muy exitoso, entonces, sentimos como esa necesidad de decir: "Pues, eh eh, si tienes bonitos ojos, pues, presume tus ojos, ¿no?, si tienes bonitas piernas, presume tus piernas". Claro, entonces: "Si eres mexicano, pues, no hables del café, presenta el chocolate", y funcionó muy bien.
El número 1, ¡ay, muy buena! Claro, buenísima. Sí. Sí, no pres no presumas del cabello, <laughs> claro.

¿Qué qué para mí es más representativo? Pues fíjate que yo creo que el color el color, este sí, el color vivo, intenso, pero algo que tiene característico, eh, la la la arquitectura, la el diseño, e es es un color son colores fuertes, vivos, es, eh, amarillos intensos, rosas intensos, verdes intensos, ocres, este, pero que llevan después un toque pequeño de un color en contraste, ¿no? Y ese es como que el juego.
Sí. El color. Ujú. <clears throat> Sí. Ah, pues, los el círculo cromático, ¿no? Viene de allí.
Sí, claro. Entonces, haces una pared enorme amarilla, pero le pones un toquecito de blanco, o de negro, o de azul para que contraste Sí. Y ese es muy mexicano.
Claro, sí. No, y resalta más, ¿no? Sí, el contraste. Este, como y y hoy día se agradece, ¿no? Porque hoy día se está muriendo eso, ¿no? Tanto todo monocromático, lo vemos en la ropa, en la comida.
Sí.
¿No lo crees?
Sí, este, creo que, eh, bueno, hay tendencias y las tendencias siempre siempre son digamos que así, son son oleadas que llegan y se van. Pero, este, creo que la identidad mexicana, como decías hace un rato, este, es cíclica y se mantiene, ¿no? Llega, eh, mm, septiembre y todo México se vuelve verde, blanco y rojo, ¿no? Llega, este, eh, llega el Día de Muertos y todo se vuelve amarillo y naranja y y morado y y negro. Este, llega Navidad y todo se vuelve rojo y y verde
Hay tendencias. Ujú. Sí. Ey, sí sin duda. Y morado, claro. Ujú. Y verde y azul y amarillo, blanco, etcétera, sí.
y azul, etcétera. Entonces, es estamos constantemente mudando de de de de piel, y eso mantiene vivo la la tradición. Por muy monocromático que sea el mun el mundo, el Día de Muertos va a seguir siendo hermoso en su colorido.
Sí, claro. Y esperemos así siga. Entonces, ahora, por ejemplo, ya hablando un poquito más de vamos a decirlo, ¿qué será? Como un una un tema, una narrativa que que tenemos en México, ya digamos la resiliencia, ¿no? Este, el duelo, eh, lo relacionado que somos con la naturaleza, ¿crees que alguno de estos influyen mucho en lo que tú has creado o creas?
Sí.